İyi tabii, inan bence. İnanmakla çok iyi yapıyorsun. Örneğin e ehliyeti almak istiyordum. Dedim "Ya benim arabam yok." Hani, ne yapacağım böyle gibi ehliyet alıp da, hani, e evimde mi dursun böyle? Zaten, hani, Türkiye'de böyle, herkese on sekiz yaşına girdiğinde ehliyet hani, araba vermiyorlar ki. Öyle bir şey var. Avrupa değil. Ve ben ehliyetimi aldım, arabam oldu. Yani, eee, nasıl oldu ben de hiç anlamadım ve istediğim araba oldu. Mesela
Evet. Hı hı. <sniffs> Evet. Evet, doğru. Ya. <chuckles> Ya.
Evet, evet, kesinlikle. Mesela, bu vision board denilen şeyler var ya, işte bu her yıl böyle yapıldığı vs. Onu ben yapıyorum genelde. Onu yapıyorum ve böyle bir defterim var mesela. Emm, yeni yıldan isteklerimi yazdığım, hatta 1 tane de eşimle yaptığımız bir şey var. Örneğin, eee, yeni yılın ilk gününde şunu yapıyoruz mesela, 1 işte Ocak'ta. İkimiz oturuyoruz böyle güzel, böyle sakin çaylarımızı falan içerken tabii kış oluyor bir de. Orada istediğimiz şeylere sahip olmuş gibi yazıyoruz. Mesela, ben diyorum ki "Çok büyük bir evim var, işte, bir villa, bir, havuzlu bir villaya sahibim." Diyorum ki işte "Instagram'da 100.000 takipçim var." ya da, ne bileyim, istediğim, diye yazıyor. İşte, "Sağlıklı olmak istiyorum, spor yapmak istiyorum." En küçük şeyleri dahi, böyle, yazabilirsin ya da almak istediğin ayakkabı bile varsa ve 1 yıl so
Hı hı. A! Çok güzel. Hıı. Ha ha. Hı hı. <sniffs> Ya! Evet.
yılbaşında genelde zaten, eee, farklı şehirlerde, ülkelerde giriyoruz yılbaşına ve hep yanımız o kartı. Sonra, yılbaşına girdikten sonra, böyle, açıyoruz, okuyoruz mesela: "Ne olmuş
Hı hı. Hı hı. Ay, çok güzel!
ben bunu aldım mı, ben bunu yaptım mı? "Yani, bunu, eee, biz 4 yıldır birlikteyiz bu arada. O kadar iyi geliyor ki. Hatta bazen duygu seli yaşıyoruz. Bak işte yapmışız, başarmışız. Yani, insan o 1 yılı geçirebilmek için aslında oradan umut alıyor, biliyor musun? Çok büyük motivas
Hı hı. Çok güzel. Değil mi? İşte, çok güzel bir şey bu ya. Ben buna çok inanırım ve ilk defa şimdi buna bu kadar inanan biriyle de sohbet etmek bana iyi geldi. Ben, eee ben de öyle. Benim benim defterim de işte telefondaki o screenshot, yani, ekran görüntüleri. Ben de şimdi orada onu görüyorum. Diyorum ki "A! Ben bunu aldım." mesela. Hani, bunun içinde üzgünüm ama ayakkabı da çok yani. <chuckles> Bende biraz ayakkabı sevdası da çok. Ay, evet, çanta ayakkabı da çok. Ama şimdi, eee Nasıl?
Ay çok mutlu oldum. <chuckles> Çok iyi. <chuckles> Tam, ayakkabı, tabii. Böyle görmek çok Hani, görmek, görsel şeklinde olunca daha iyi.
Evet. <sniffs> Evet, değil mi? O bir çağırıyor galiba, değil mi? Bir enerji çağırıyor o.
Aynen öyle. Bence de. Yani, bir noktada şey diyebilir miyiz? Aslında iletişim kurmak için o enerjiyi kullanıyoruz. Yani, evrenle olan var burada ve evren gerçekten nasıl iletişim kurarsan sana o şekilde dönebiliyor. Bu ben
Evet. Tabii, tabii. Ve yanındaki insan da inanıyor. Ona o iletişim ona da geçiyor.
Tabii. Değiştiriyorsun, değil mi? Yani, o da değişiyor as Ben de öyle, eşimin değiştiğini düşünüyorum aslında. Sen de düşünüyor musun?
Evet, tabii. Evet, kesinlikle. Ki ben 20 yıldır birlikteyim yani. <chuckles> Kesinlikle düşünüyorum ve çok şahane bir şey.
<chuckles>

Iıı, hayatıma dâhil etmeye çalışıyorum. Niye biliyor musun? Çünkü insan ııı aslında bir şeylere inandığında gerçekleşiyor.
Neden? Güzel geliyor değil mi? <chuckles> Ben de buna çok inanırım biliyor musun? Mesela çok enteresan, telefonuma böyle sc screenshot alıyorum, ekran görüntüsü. Eee, bir manzara, gitmek istediğim bir yer, eee, almak istediğim bir şey, hani, böyle ba bayağı fiyatı yüksek bir şey, falan. Emm, bu arada araba da bunun içinde, altını çizeyim. Bunların hepsi oluyor biliyor musun?
İnandığında gerçek Hı hı. Evet. Hı, e <giggles> Evet. Hı hı, çok inanırım sana, inanırım.
A, bak şimdi çok çok enteresan bir şey anlatacağım. Iıı, işte 1 yıldır buradayız, yani, bu oturduğumuz evde. Öncesini, işte, bahsetmişimdir, başka bir ülkedeydik. Şimdi geldik. Eee, ben önce şey dedim, çok güzel ya, metrolar şahane, ti tiril tiril, gerçekten öyle yani, hani, tiril tiril, <sniffs> çok iyi, hallederiz falan. Sonra baktım ki yani, Amerika çok büyük. Yani, ben zannediyorum ki hani, e, oğlumun okulu bizim mahallede falan gibi. Hayır, canım arabayla 12 dakika gidiyormuşsun. Ben tabii bunları bilmiyorum, yani, ve öyle metro falan da yok. Neyse, bir süre sonra araba ihtiyaç oldu ama benim istediğim bir şey var böyle. <sniffs> Eee, o sırada böyle bir he hediye zamanı hatırlamıyorum. Doğum günüm olabilir, bir şey olabilir. Oğlum bana benim istediğim arabanın Lego'sunu aldı ve onu yaptı. O Lego'yu böyle şeye koyduk, eee, işte, he her gün baktığımız bir televizyonun altına koyduk. Var ya böyle, hani, altta şeyler ve ben bayılıyorum böyle a, falan filan. Sonra bir anda arabayı almaya gittik ve biz ben hiç fark etmedim. Bak arabanın kapısı dâhil, tamam modeli falan, hani, kapısı dâhil aynı arabayı almışız ve eve geldiğimizde ben oturdum böyle, a, a, karşımda Lego duruyor. Şimdi bir anda, ya, inanılmaz bir şey bu ve hâlâ şu an seninle konuşurken de o Lego'ya bakıyorum ben. Peki o Lego'nun yanında ne var biliyor musun? Yine benim şimdi yakında almak istediğim bir şey var. <sniffs> Vespa metor motorlar var ya Vespa'lar. <chuckles> <sniffs> Şimdi onu alırsam onu sana anlatacağım, eee, ve nasıl güzel motor biliyor musun? Nasıl güzel. Lego o kadar güzel ki. Lego'nun, eee, sayfasına girersen bunu görebilirsin. Mavi, Vespa, Lego. Hani, bunu bakmanı çok istiyorum. Ya! <sniffs>
Hadi bakalım. Evet. Hı hı. <chuckles> Evet. Evet. Çok güzel. <chuckles> Doğrudur, hayat. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Hı. Evet. Aynısı. <chuckles> Hıh. <chuckles> Olabilir. <laughs> Evet. Harika! <chuckles> Anlat anlat. Az ön Sanki görmüştüm çünkü çiçek almak istiyordum Lego'dan. Hani, çiçekler var ya böyle. A
Çiçek var arkasında. Bak bu motorun selesinde arkasında çiçek var.

Kesinlikle katılıyorum sana. Kesinlikle hepsi kıymetli. Enerji olayı da gerçekten, eee, doğru. Yani, evde dahi olduğunu hissediyorum. Bitkilerde, canlılarda, eşyalarda da aslında olabilir. Hatta bu 风水 dediğimiz şey, eee, eşyaların enerjisi, eşyaların durumu, evdeki, hani, lokasyonu gerçekten bunlar da etkiliyor. Eee, buna inanıyorum yani. Ki ben şu aralar mesela bir ev tadilatı dönemindeyim ve şu an böyle çılgın gibi şey yapıyorum, yapay zekâyla konuşuyorum. İşte, "Benim evimin planı şu." diyorum ki, hani, eee, <chuckles> "Oturma odasının rengi şu olacak, işte, yatak odasının rengi şu olacak." vs. ya da ona soruyorum. İşte, "Yatak odası hangi renk olmalı ki ben eşimle her zaman iyi olmalıyım? Böyle oraya gittiğimde hem relax hissetmeliyim hem böyle o aşkı t yeniden bulabilirim." diye soruyorum mesela. Ya da, "Mutfakta kendimi nasıl canlı hissederim?" ya da, işte, "Banyoda da böyle daha nasıl iyi hissederim?" diye soruyorum ona ve bana, hani, birçok şey söyledi. Hatta şunu sana söyleyeyim, hani, eee, banyoda, böyle, kullanılan, emm, birtakım aksesuarlardan tut ışık rengine kadar mesela bana öneri verdi. Hani, enerji değiş Hepsini not ettim.
Hı hı. Evet. Ha ha. Hı hı. Ya! Hı hı. Doğru. Hı hı. Hı hı. Hıı. Çok enteresan. Peki, böyle fotoğraf çekip mi atıyorsun yoksa onu canlandırarak nasıl anlatıyorsun?
Hı, şöyle yaptım, ilk baş şu an mesela o ev hâlâ olmadığı için evin planını atıp ona ben anlattım böyle uzunca. Ama hâlihazırda bir evim olsaydı eğer direkt fotoğrafını çekerdim. "Bu evde ne eksik? Feng shui ile bu evi nasıl değiştirebilirim? Acaba feng shui'ye göre ne uyuyor, ne uymuyor? Bu evde daha iyi neler olabilir?" diye soruyorum mesela. O zaman bana, eee, böyle direkt her şeyi anlatıyor. Çünkü bütün o bil
A! O zaman sen feng shui'de bayağı, ııı, şey, inançlısın. Yani, feng shui hayatında var.

Ay, çok güzel.
Hı hı, mavi motor. Açık mavi.
Ama zaten Vespa'ysa çoktan güzeldir. Böyle bir İtalya hani, tatil
Ya, çok. Çok istiyorum, çok. Yani bir de benim eşim karşı böyle; "Ne gerek var, motor ne?" falan filan. Ben de bayılırım böyle. Ama alacağım da sorun şu: Eee, ehliyetime işletmem gerekiyor, motor ehliyetim olması gerekiyor. <sniffs> Onu halletmem gerek. O da şimdi burada biraz prosedür ya, böyle kağıt, kürek işi. Ona henüz giremedim. Ha, bak dur, motoru alma kısmına geçmedim daha yani farkındaysan. Sanki almışım gibi anlatıyorum ama alırım yani. <sniffs>
Evet. Evet, doğ Ya Şöyle düşün, eee, o sürece girersen belki motoru da alırsın. Bazen bazı şeyler de böyle
Aynen ve ben buna çok inanıyorum ya.
Mesela